そうですね。例えば、こ、私が小学生とかなら、なんも知らない子供だったら、「ええ、面白い」みたいな。なんか面白いから、それを改造してちょっとこんなことしてみなんか、それこそ砂場の遊びみたいな感じで、あの、お城作ってたら、「ここに、なんか、ベランダみたいのつけたら面白そうじゃん」とか、あ、自分、旗、こないだお子様ランチで食べた旗、実は持ってきてるから、「上に立てちゃおうじゃん」みたいな。なんか、そういう系っていうのは常に、ま、あるんじゃないかなとは思ってますね、自分心の中に。
うん。 うん。 ええ。 はい。 うん。 ええええ。 うんうん。 ええええ。 あ、はい。 あ、ああ。あ、なるほど、そうですか。あ、あの、ちょっとお聞きしたいんですけど、あの、なんかね、その、アイディアが、こう、浮かぶ時って、水回りのこととかだと、お風呂に入ってるとかシャワーするとか、台所で水仕事してるとか、水仕事の時に浮かびやすいってのを聞いたことあるんですけど、なんか、そういう関連性って経験あります？
うん。 ええ。 うん。 うん。 水仕事で。水仕事で。すええ、そんなのがあるんですか？あたし、ちょっと初めて聞いた説なんで、よくあれですけ、わかんないすけど。ええ、でも、それ、ええ、いや、う、すそれに限らないっていう感じは個人的な体感値としてあるんですけど、でもそれってなんなんですかね？なんだろう。音とか、えっと、その、水の冷たさとか、あ、流れてる水とかがを、見てるっていう、なんか、五感に色々刺激をかけるみたいな、引き出しを、いなるべく開きやすくするみたいな効果があるんじゃないかな。あんま、 いけどみたいな、そんなふうに思います。
うん。 そう。 うん。あ。 ええ。 あ、なるほど。ええええ。 うん。 ええ。 うーん。 あ。 ええええええ、あ。 あ、なるほど。うんうん、あ。あ、そうですか。私そんなふうに、あの、ななんでかな、まで考えたことなかったんですけど、それ、ありそうですね。五感にっていうのね、普通に頭で、こう、じいっと考えてるんじゃなくて、五感を働かせるってのありそうですね。
うん。 うん。 そうですね。だから、その五感でいうと、やっぱり、こう、あ、頭が
いへえ。 うん。